بُصّي أنا ميزانية البيت اليومين دول مخرّمة مني خالص، ومش عارفة إزاي أكمل الشهر. مَرّ كده بيّا كذا حاجة لخبطِت لي الدنيا يمين يعني شمال فوق وتحت، ومش عارفة أعمل إيه، وعايزة أتكلم مع حد كده وعايزة حد ينصحني، ممكن تقولي لي أعمل إيه؟
أيوة طبعًا، يعني هاسمعِك واتكلمي في كُلّ حاجة ممكن تكون ملخبطاكِ أو شاغلة تفكيرِك، وأنا طبعًا متخيلة شعورِك وفاهمة قدّ إيه ممكن دي تبقى حاجة يعني واخدة من تفكيرِك كتير أوي، لأن برضو الموضوع المالي ده حاجة مُهمة جدًا، بالذات لو أنتِ عندِك بيت أو مسؤولة. بس قولي لي كده هي إيه اللي حصل في الميزانية عندِك، يعني هل في حاجة جدّت أخدِت من مصاريف البيت بشكل كبير اليومين دول، والّا الموضوع مثلًا جِه واحدة واحدة، بقِت مصاريفِك زيادة شوية مع الغلا والحاجات دي؟ فهّميني أكتر.
لأ بُصّي، الفكرة هي تقريبًا كُلّ حاجة في بعضها، يعني ال المصاريف، الحاجات بتغلى كُلّ يوم آآ، أكتر من اليوم اللي قبلها، وما بابقاش حاسبة حساباتي في ال حَجم الاستهلاك كده بتاعنا ابتدى يزيد مؤخرًا، وكمان بقى يعني القشّة التي قسَمت ظهر البعير إن جوزي جاله سفَرية شُغل مفاجأة، وطبعًا هو هيقعد حوالي 10 أيام، وهيبقى كمان مكان الشغل ده ما فيهوش أي أماكن يقْدر يشتري بيها أي حاجة، فكنت مُجبرة إن أنا أعمل له كميات من الأكْل وكميات تبقى بت بت يعني ب تبقى بتتخزّن، وآمم، وطبعًا يعني وجُوده في البيت غير لوجودُه برّا البيت، فلازم تعملي حاجة شكلها كويس، فابتدت تبقى فيه مصاريف كده مُعيّنة تِطلَع، يعني حتى لو أنا كنت مِرتّبة إن أنا مثلًا فيه يومين في الأسبوع بنقضّيهم من غير أي بروتين، دلوقتي وفكرة إن هو وهو لوحده أكيد مش هاعمل ده. وبصراحة الموضوع كلّه خَد من الميزانية كمان، هو فكرة إن هو لازم هياخد فلوس زيادة معاه علشان هو ف برضو في مكان بعيد ولوحدُه، وكمان لازم يكون فيه أ أنا معايا فلوس زيادة برّا خالص حساب الميزانية عشان برضو أنا لوحدي مع الولاد، ف آمم، فجأة حسيت إن اللي باقي من الميز من مصروف البيت ما يكفينيش أصلًا، حتى يعني 5 أيام كمان، مش عارفة المفروض أتصرف إزاي؟
اهم. إمم. تمام. اهم. مفهوم. اهم، يعني أنا متخيّلة تمامًا شعورِك، بس عايزة أقول لِك إن هي يعني أنتِ بتعملي حاجة جميلة جدًا ونبيلة جدًا، إن أنتِ تبقي بتكوني عاوزة تبقي مش بس إن أنتِ بتدّي جوزِك في السفرية بتاعته أكل يبقى بيقدر يكفيه والحاجات دي كلّها، لأ كمان أنتِ بتحافظي على أنواع الأكل وإن الأكل يبقى شكله كويس وإن هو كمان يقدر يخزنه، فهي ده يعني حاجة جميلة أوي، أوي منِك، ممكن تبقى هتأثّر معاكِ في الميزانية زي ما أنتِ بتقولي، آآ، ممكن كمان تبقى بتيجي عليكِ شوية وعلى مصاريفِك أنتِ، وبالخصوص بقى إن هو بعيد عنِك وأنتِ بقى محتاجة أمان مادي شوية من غيره، لو حصل لِك أي ظرف أو لو حصل لِك أي حاجة، تبقى آآ، معاكِ أنتِ مؤمَّنة أو حاسّة بالأمان يعني من خلالها، بس خلّيني أسألِك على حاجة، هل أنتم بتقدروا تشيلوا أي فلوس على جنب للطوارئ، والّا بس الفلوس اللي داخلة لكم في الشهر بتبقوا موزعينها كلّها على الشهر ومصاريف الشهر ومش بتبقوا بتشيلوا أي حاجات على جنب؟
بالضبط. بُصّي هو إحنا إدخارنا دايمًا بيبقى في صورة جمعيات يعني، لأن إحنا بيكون صعب إن إحنا نلتزم بالمبلغ ده كُلّ شهر، دايمًا بالاقيني غصبٍ عني كده إيدي بتتمد فيه أول ما مصروف البيت يخلص ابتدي بقى آخد المبلغ ده مثلًا و وأعم و وأصرف منه يعني، وفجأة ألاقي المرتب كلّه دخل في مصروف البيت أو مثلًا حتى في كماليات لو وقفْت مثلًا وفكرت مَرّتين كنت ما كنتش أصلًا جبتها. فكان الحل بالنسبة لنا إن إحنا ن ندخل دايمًا في جمعية، الجمعية دي بتخلّيني بتجبرني إن أنا أطلّع جزء كده من المرتب كُلّ شهر، آآ، ما باجيش جنبه، وبعد كده بقى باقبضها دايمًا حتى يعني إحنا من الشخصيات اللي بنحب نقبضها في الآخر، مش مشكلة، كأن إحنا بنحوّشها فعلًا. بس، فمش عارفة بصراحة آمم، أ الوضع كده بيخ هيخلّيني أصلًا ما أقدرش أسدد قسط الجمعية علشان يقدر بس أقدر بس أكمّل الشهر ده، من غير ما أضطر إن أنا أستلف من حد.
اهم. اهم. جميل. اهم. اهم، يعني أنا متخيلة تمام الشعور بتاعِك، آآ، وبرضو موضوع الجمعية ده حاجة كويسة جدًا، جدًا، إن أنتِ برضو حاملة حساب إن أنت ممكن في يوم من الأيام تبقى الدنيا بتزنّق عليكِ بشكل أو بآخر، آآ، فأنتِ بتبقي بتشيلي جزء من في الجمعية علشان برضو إيدِك ما بتبقاش تيجي عليه أو تصرفيه مثلًا وقت عروض أو حاجة، فهي دي حاجة حلوة أوي إن أنتِ تكوني كمان بتدخري كده شوية فلوس على جنب. آآ، بس قولي لي حاجة، أنتِ بتقولي لي أنا مش عايزة أكون بابقى أستلف من حد أو الوضع ما يبقاش يوصّلني لكده، هل دي حاجة معضلة بالنسبة لِك إن أنتِ ممكن تبقي تميِّلي مثلًا على حد من اخواتِك أو على ه باباكِ أو مامتِك إن أنتِ تكوني بتبقي بتستلفي منّهم لو الدنيا ضاقت بيكِ أوي؟
بُصّي، هو أنا باشوف إن ده عادي، يعني أنا أنا بس اتربّيت في البيت وما كنتش باشوف بابا وماما بيستلفوا يعني. كنت باشوفهم بيعرفوا يدبّروا أمورهم وبالرغم إن كان ساعتها الدَخْل قليّل يعني وكُنّا برضه نَفْس عدد أفراد الأسرة زي ما أنا. باحِس إن أنا لمّا هاجي هاطلُب منهم كإنّي كده ده اعتراف ضِمني مِنّي بالفشل في إدارة الموارد المالية بتاعتي في البيت. أنا ما عرفتش أمَشّي نَفْسي وما عرفتش أحسب احتياجاتي وحجم دَخْلي، فعملْت عَجْز وبالتالي رايحة أستِلف من حد. يمكن المشكلة الكبيرة دي بتبقى جوايّا أنا. وكمان جوزي بصراحة يبقى رافض فكرة إن يعني إن أنا أستِلف من أهلي، هو شايف إن هو آآ البيت ده مسؤوليّته لدرجة أنه هو حتّى وإحنا قاعدين بنتكلّم قال لي: "خلاص أنا مش هاخُد الأكل وخلّي لكم أنتم الأكل يعني وأنا هاتصرّف وهاتعامل." آمم كمان في برضه فكرة إن إحنا لمّا كُنّا بناخُد الجمعيّات، إحنا كُنّا مثلًا بنروح نشتري مثلًا بيها سَبيكة دهب صغيرة أو كده بحيث إن هي تنفعنا في وقت الأزَمات. بس للأسف أنا برضه عندي حاجة كده في دماغي اللي هو ما أنا برضه مش هاروح أبيع دهب عشان آكل وأشرب فاهمة إزاي؟ ف مش عارفة إزاي أعرف ألاقي ال مش عارفة بصراحة أنا باعمل إيه غلط في مصروفي علشان إن ال ال آمم أو ف إزاي بادير الميز الميزانيّة بتاعتي ك كويس أو أو غلط علشان يحصل معايا العجز ده؟ يعني مش عارفة. الموضوع هل هو فعلًا أصل أنا عمّالة أقول آآ بيني وما بين نَفْسي مثلًا، طَب ما هو لو كان موجود، كان هياكل معانا يعني. ف أنا كل اللي أنا عملته بس إن أنا استثنيت وجباته وحسِّنتها نوعًا ما، لكن هو كده أو كده ما هو كان هو شخص المفروض يبقى محسوب حسابه. فمش عارفة هل أنا بس اللي مش قادرة إن أنا أوازن، أنا اللي فاشلة في الميزانيّة والّا أعمل إيه؟ بجد الموضوع موتّرني جدًا ومش لاقية له حَل خالص.
اهم. فاهماكِ. اهم. اهم. بالضبط. اهم. تمام. إمم. بُصّي، يعني هو شعورِك اللي أنتِ حاسّة بيه ده أنتِ ممكن تبقي شوية قاسية على نَفْسِك. أنتِ مش فاشلة خالص ولا حاجة، أنتِ عارفة تدبّري أمورِك وكنتِ بتدبّري أمورِك من الأول لمدة سِنين، فأنتِ بالنسبة لِك الموضوع ده هو بس ظرف طارئ ممكن تبقي بتكلّمي نَفْسِك بطريقة رحيمة شوية. ما تُقسيش على نَفْسِك وأنتِ بس آآ حصل ظرف أو جَدِّت حاجة في الوقت ده هي اللي خَلِّت الدنيا ما تبقاش متوازنة إلى حدٍ ما أو ما تبقاش بالشكل اللي أنتِ راسماه. آآ زائد إن كان في حاجة مهمة أوي أنتِ بتقولي لي إن أهلِك مثلًا زمان عمرهم ما استلفوا أو عمرهم ما ما أي حاجة حصلت بالنسبة لهم شَبه الموضوع ده بالنسبة لِك، مع إن كان عدد عدد الأفراد وممكن تكون برضه الميزانيّة بتاعتهم ما كانتش كبيرة أوي. بس أنا عايزة أقول لِك إن في اختلاف كبير أوي من زَمَن باباكِ ومامتِك عن الزمن اللي أنتِ فيه دلوقتي. فما تقارنيش أبدًا مقارنة تبقى فيها عوامل كتير أوي موجودة. أنتِ ممكن بس علشان ع م مش شايفة برضه الأمور بشكل واضح، فأنتِ ممكن شايفة اللي هو أنا ليه مش مش زيّهم أو ليه مش باعرف أدبّر أموري زيّهم، بس الوقت اللي هم كانوا فيه، كان مختلف تمامًا عن دلوقتي وعن ظروفِك. يعني دلوقتي الدنيا بقت مُتفتِّحة جدًا، الأولاد بقوا آآ مُتطلِّباتهم كتير أوي، أوي زمان الحاجات دي ما كانتش كُلّها موجودة، فما تحُطّيش نَفْسِك في مقارنة تبقى أنتِ فيها ال الشخص ال آآ وتشوفي نَفْسِك قصدي الشخص إن أنتِ الشخص الأضعف أو الشخص اللي مش عارفة تبقي بتضبّطي أمورِك كويس. لأ، أنتِ عاملة كل حاجة مضبوطة جدًا، اللي جَد عليكِ بس إن في ظرف دلوقتي حاصل ف آآ، آآ وكون كمان إن جوزِك مش عاوزِك تبقي بتستلفي، دي برضا ده برضه شعور نبيل جدًا منّه، هو عاوز يبقى بيكفّيكِ وبيكفّي بيتِك. أنتِ ممكن بس تبقي بتحدّدي أولوياتِك. يعني أنتِ لو آآ أخدتِ الموضوع ده على عاتِقِك كده وضبّطتِ الميزانيّة بتاعتِك وشُفتِ إيه الأولويات، أكيد أنتِ عندِك حاجات بالنسبة للأكل والشُرب في البيت، حاجات أنتِ تقدري شايلاها على جنب شوية، ممكن توفّري كمان أنتِ والأولاد الفترة دي عقبال ما هو يبقى بيسافر ويبدأ يكون بيقبض قبضه الجديد أو يبعت لكم الفلوس بشكل ما، فبالنسبة للأكل والشرب آمم في حاجات كتير أوي هتقدري تعمليها بسيطة وفي نَفْس الوقت آآ تبقى مش بتاخُد من الميزانيّة أو مش بتاخُد من الفلوس اللي متبقّية معاكِ دلوقتي. فهل أنتِ بتواجهي مشاكل في الموضوع بتاع الأكل ده والّا تقدري تبقي مضبّطاها كده وعاملة موازنة وتمشّيها بالراحة لحد القبض الجاي؟
صح. فاهماكِ. عندِك حق. بُصّي هو أنا ممكن فعلًا آآ أوازن الموضوع شوية يعني، وممكن أقلّل من الكميات بتاعة البروتين، آمم لإن هي دي الحاجة اللي ممكن أبقى أنا مفتقداها في البيت دلوقتي، يعني لإن أنا مش باخزّنها بصورة كبيرة أوي، آمم، فممكن فعلًا أقل و ويبقى أقدّم وجبات للولاد تبقى آآ متناسبة شوية، فهي مشكلتي بس واخلّي الفلوس مثلًا اللي معايا دي تبقى هي الفلوس الجيب، يعني لو حد محتاج مصروف، لو الولاد حابين يعملوا حاجة، آمم ممكن كده الدنيا فعلًا تضبُط شوية، لحد ما هو هو لسّ القبض يعني مش باقي عليه كتير يعني، هي بس الفكرة أنا مش حابة أمد إيدي على الفلوس اللي إحنا محوشينها، أنا باحاول إن أنا ألاقي حاجة آمم، آآ، وسط يعني، وممكن كمان أستغنى عن الشوكولاتات والحلويات اللي الولاد بيشتروها دي كلّ يوم، ممكن نستبدلها مثلًا بحاجة تانية، صح والّا إيه؟
بالضبط. بُصّي طالما إمم. آه، بالضبط كده، يعني أي حاجة غير ضرورية الفترة القليّلة دي لحد يوم القبض، ممكن تبقي بتستغني عنها، وكمان أنتِ بتقولي ممكن تبقي بتقلّلي في البروتين دي حاجة كويسة أوي، وممكن تدخّلي لهم عناصر تانية فيها بروتين، بس مش لازم تبقى لحمة أو فراخ أو فيها حاجات بتمن غالي، ممكن تبقي بتدخّلي لهم بيض أو بتدخلي لهم أي شكل بروتين متواجد في البيت، بس آآ، آآ وخ زي ما أنتِ ما قُلتِ خلّي الفلوس اللي معاكِ تبقى للجيب وللمصروف، ولو حصل لا قدر الله حاجة كبيرة، أنتِ كده، كده مؤمّنة بالفلوس اللي إنتم محوشينها، ممكن تبقي بتسندي عليها كده بس ب بشكل مؤقَّت، وإن شاء الله مش هيبقى بيحصل أي حاجة، واليومين دُول هيبقوا بيعدّوا وهتستني القبض والدنيا هتبقى أكتر إرتياحًا ليكِ إن شاء الله.
بصراحة يعني الكلام معاكِ فعلًا ريّحني، وخلّاني أهدى كده، وقِدِرت أبُصّ للموضوع من زاوية مختلفة تمامًا، يعني أنتِ فعلًا ساعدتيني، شكرًا ليكِ.
العفو، أنا تحت أمرِك دايمًا.